Justement, ton conseil est vraiment, heu heu, franchement, il est très, très pertinent et c'est ce que j'essaie de faire justement en ce moment. C'est-à-dire que, heu, bah, j'avais tendance justement, voilà à à à <tsk> voilà, à aller un peu partout, heu, à pas me canaliser justement sur le le choix des tournois, heu, voilà, heu, quand j'entendais qu'il y avait un tournoi, heu heu, 2 jours après un tournoi potentiel que je pourrais faire, bah, je m je m'inscrivais dessus et c'était pas heu, voilà, c'était pas quelque chose de d'assez, heu heu, productif pour moi. Heu, voilà, je perdais beaucoup d'énergie, heu, les matchs aussi et puis j'avançais pas du tout, et puis là, justement, j'essaie vraiment de, bah, de prioriser justement les tournois les plus gros, heu, celui qui sont heu, en fait, je cible un peu plus mes objectifs. C'est-à-dire que maintenant j'ai des objectifs assez clairs, heu heu, qui qui heu heu, voilà que je respecte et que je suis à la lettre pour pouvoir justement heu heu, c'est une autre vision de voir les choses que je n'avais pas forcément. Quand je me je me suis inscrit, j'étais un peu, heu heu, j'avais la tête un peu partout, donc j'essayais de, voilà de de d'aller un peu partout, mais c'est ce que justement ton conseil, heu, c'est un conseil très, très, heu, très, très pertinent, très, très juste que j'essaie de de de respecter aussi, donc ou je te remercie beaucoup, heu heu, pour, heu, pour tes conseils, heu, très pertinents. C'était, heu, c'était très, très heu, c'était un plaisir de t'entendre justement, heu heu, il y avait des idées, heu, voilà qui me sont venus justement au cours de cette discussion que je auxquelles je n'avais pas pensé, donc je te remercie beaucoup pour ça.
OK. OK. Mmh mh. OK. OK, ouais. Mmh. Ouais, OK. Mmh mh. Mmh mh. Et bah, écoute, j'espère qu'en tout cas heu, surtout ce conseil t t'aidera vraiment à aller mieux et en tout cas, je crois en toi, tu vas te sentir mieux et tu auras moin ah, tu trouveras plus de temps en tout cas.
Merci beaucoup, je te remercie.

Bah, déjà c'est génial je veux dire, entre guillemets, tu as vraiment une «vraie routine». Alors je connaissais un peu le système de bot et cetera. Alors moi je l'utilise pas mais c'est vrai que c'est c'est, bah, c'est vrai bah, vraiment génial mais du coup du coup j'ai l'impression que c'est pas forcément un manque d'énergie, en tout cas, tu as vraiment essayé de régler ça le plus possible. Mais du coup, peut-être que si heu, bah, du coup, oui, étant donné que tu fais du foot et aussi du tennis, je pense que tu as des compétitions. C'est peut-être aussi les trajets qui peuvent aussi vraiment créer, ben, du coup, qui prennent beaucoup plus de temps, peut-être aussi?
Mmh. Ouais. Bah, c'est ça exactement, heu, tu as tout à fait raison, c'est les heu, justement d dans le tennis, heu heu, il m'arrivait même parfois de faire, heu, 1 heure et demie de route pour aller, heu, en site de compétition, ouais, ouais, ouais, 1 heure et demie pour arriver vraiment là où je dois jouer, derrière en fait, par exemple, j'ai une heure fixe, c'est-à-dire que je reçois une convocation pour un match à à 18:00 derrière, heu, une f heu, enfin j'ai déjà joué, heu, par exemple, à 18:00 heu, il me il m maintenant c'est 18:00 mais j'ai joué à 21:00 donc 3 heures de retard plus, heu, on n'est jamais sûr, on sait à peu près quand ça va commencer, c'est-à-dire, heu heu, l'heure quand ça va commencer un match de tennis, mais on sait jamais quand ça va se finir. Donc derrière, heu, ça peut durer, heu, 30 minutes, comme ça peut durer 1 heure, comme ça purée du comme ça peut durer 2 heures et j'ai déjà eu un match qui a duré quasiment 3 heures donc, heu, et et et justement, en fait, ça, heu, on puise et en en fait c'est la diffi c'est peut-être l'é l'énergie mentale qui est puisée derrière et et et et c'est ça en fait, c'est cet influx nerveux, heu, pendant une compétition, pendant un match et et et c'est ça, en fait, qui, heu, qui, hem, enfin qui me coûte le plus en fait, voilà dans la semaine. Heu, mais je dirais en fait que hors compétition, j'essaie quand même de de de de me trouver des des m des sessions avec des amis, heu heu, qui soient, heu, qui savent jouer au tennis ou non justement pour avoir un une autre, heu, un autre, heu, une autre vision du tennis un peu plus ludique, un peu plus, heu heu, de façon à s'amuser un peu. Voilà, exactement pour, heu, pour vraiment prendre du temps, faire du sport, mais en même temps s'amuser un peu.
Mmh mh. Ah ouais. Ouais. Mmh. Ah oui, ah oui, oui. C'est un peu comp mmh. Mmh mh. OK. Ouais, moins en compétition, quoi. C'est ça.